Non, c'est plus compliqué. Avant, c'était assez s enfin, c'était facile. On se retrouve au Costa Rica. Après, quand on en avait la possibilité, on a organisé des voyages, ce serait bien qu'on aille, heu, bah comme je t'ai cité, les pays, heu, qu'on a fait ensemble. Mais, maintenant, non, en termes de, hem, de temps, en termes de contraintes familiales, heu, en termes d'argent aussi, heu, on a d'autres priorités et cetera. Donc, non, on or on s'organise plus. C'est vrai qu'on entre guillemets, «on rêve» de se retrouver parce qu'il y avait pas que lui. On avait aussi une bande d'amis. Heu, de se retrouver tous ensemble un jour au Costa Rica, heu, genre pour les 20 ans de notre rencontre. Oui, en vacances et te retrouver dans un lieu, au non, non, pas pour le boulot, non, pas pour le boulot. Donc, heu, oui, non, ça serait bien de on aimerait bien se revoir un jour. Peut-être, heu, voilà, heu, notamment au Costa Rica, là, où on s'est rencontré avec d'autres potes. D'avoir ce voilà mais, pour l'instant, non, on s'org on s'organise rien. C'est c'est c'est devenu un peu compliqué, quoi. C'est la la vie a pris son son acheminement, quoi.
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. OK. Et, bah, oui, un petit groupe. Mais, en vacances? Mais, pas pour le boulot. <laughs> Eh, beh, oui, bah, c'est vrai que ça serait finalement un un comment, une finalité de tous vous retrouver, f cette bande de potes, heu, au Costa Rica. Se dire, bah, voilà, c'est là où tout a commencé. C'est là où on a tous commencé à travailler ensemble dans cette auberge. Heu, d'aller, heu, bah, du coup, dormir peut-être 1 nuit, pas tout le temps, heu, mais voilà, peut-être après dormir à l'hôtel ou dans des Airbnb ou ce genre de choses. Pour se dire, voilà, c'est le pays où tout a commencé. On retourne aux sources, ça fait du bien. On se retrouve tous et puis, heu, et puis, voilà, quoi.
Ouais. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement, ouais ce qu'ils appellent ça, heu, reunion en en anglais quand, en fait, c'est le terme qu'ils utilisent quand les re reunion a reunion réunion reunion.
De inione? Ah, on s'unit. Ah! OK. OK. OK.
Ouais, exactement. En fait, c'est en fait, c'est le c'est le terme qu'ils utilisent souvent. C'est qu'en en fait aux États-Unis, ça représente, heu, lorsque les anciens d'une promo se retrouvent 20 ans après et voient où ils en sont dans leur vie et cetera et ce serait bien qu'on ait, heu, reunion heu, au Costa Rica avec, heu, tous les autres, heu, membres, comme ils le disent si bien, quoi.
Mmh mh. OK. Eh beh, oui, bah, c'est, franchement, c'est c'était super intéressant. Ça ça montre qu'on peut vraiment se créer des amitiés à l'autre bout du monde, même si c'est pas notre culture et notre langue natale et qu'on soit tous, heu, dans différents milieux. C'était c'était vraiment hyper intéressant. Hem, j'ai j'ai hâte de reparler d'un d'un autre sujet un peu similaire avec toi, hein.